Ai!
E eu expliquei para ela isso, aí ela falou: "Está, eu vou fazer um treino mais leve". O treino que veio eu quase chorei só de olhar.
Ela passa treino muito pesado? Bom, óbvio, né.
Ela passa treino muito pesado, aí eu olhei cara, um exemplo que você vai ficar 2 horas dentro da academia.
Mas dá um exemplo aí. Nossa, meu Deus, <chuckles> 2 horas!
<laughs> Entendeu? E não é porque você está fofocando, o meu treino com ela agora que o tô rezando para conseguir começar a semana que vem, é tipo, um treino que seria um drop set, né, que seria, você começa a malhar de uma carga alta para uma carga baixa, só que ela fez uma pirâmide do caramba, é uma loucura que, tipo, a primeira série, eu vou fazer com uma carga super alta, e já é uma série longa
Gente! Aham. A minha carga é mais baixa. Hum.
aí eu vou abaixar eu vou fazer essa série com a carga alta 3 vezes, e no meio dessa carga alta, eu vou fazer outras 3 vezes, ou seja, né, um superset, 6 vezes cada exercício: "Ah, mas aí você coloca um pouquinho menos de peso". "Ah, vai te". <laughs> Eu estou morta já na segunda. <chuckles>
6. Gente, 2 horas. Bom, eu imagino que quem faz esse tipo de de programa, tem que ter bastante tempo livre, né, porque 2 horas na academia, meu Deus eu, quando eu f quando eu estou vendo ali que o meu reloginho está batendo 59 minutos, ele já vira para 60, eu penso: "Meu Deus, eu quero ir embora, eu quero ir embora, quero ir embora!".
Exato. Exatamente. Uhum. Ah, eu já gosto, pra mim é terapia, eu
Você gosta? É uma coisa prazerosa para você, e também, né, que você tem uma academia dentro da sua casa.
É.

Personal Trainer. A Carol Vaz é a Personal Trainer das famosas lá no Rio de Janeiro.
Ah, é uma baixinha, né?
Isso, braba, baixinha braba.
Ela é bem brava.
Isso, ela mesma. Mas, olha, eu te digo
Ah, eu sei quem é. Ela tem, assim, dois milhões nossa ela tem 7.000.000 milhões de seguidores. Ela é muito famosa.
o treino dela muda o seu corpo. Ela é muito famosa, mas ela é muito top.
Lembrei, já já apareceu o vídeo dela para mim, no nas minhas redes. Ela é ela é braba, mesmo.
Olha, olha, é um sinal do divino, é um sinal do divino. Vá fazer o seu treino com ela.
E aí, você fez a você fechou a consultoria com ela?
Eu fechei a consultoria com ela. Aí, o que que ela faz? Ela analisa o que que você tem, o espaço que você tem, né?
Aham. Aham.
E eu falei: "Olha, treino dentro de casa, porque estamos no meio do covid, a gente não pode ir para academia, não pode fazer nada em conjunto, então é isso. E aí, ela montou a lista de execução, porque é, realmente, parece
Aham. Daí, ela montou um treino para você.
Exato, ela montou o treino. Então eu fazia esse treino com uma amiga minha que estava lá em Milano, online, dentro de casa.
Uhum.
E assim fomos. Passamos, se eu não me engano, uns 3 meses trancado malhando com foco, todo santo dia, porque a gente não tinha, realmente, o que fazer. Senão a gente passava o dia é, o que fazia aqui, geralmente, na Itália era comer o dia todo. Fazer pão, fazer pizza, fazer massa. Era
Uau. Claro, né, era muito tédio. Comer comer e siesta, né?